Ja, hey, sag mal, wie bringst du denn Kindern Worte der Wertschätzung bei?
Ach ja, das ist 'n das ist 'n Thema, was ich super, super toll und super, super wichtig finde, ähm und ich glaube, das fängt einfach schon ganz, ganz früh an. Ähm, zu Hause in der Kindheit bei den Eltern und teilweise vielleicht noch nicht mal unbedingt, ähm, dass die Kinder das selber sprechen können und sage ich mal so, an sich die Worte kennen, sondern ich glaube, dass die das einfach auch, äh, zwischenmenschlich zwischen den Eltern sehen. Ja, wie die, ähm, Eltern sich gegenseitig eventuell wertschätzen und, äh, wie die Eltern das benennen. Ich glaube, das macht unheimlich viel aus bei der Prägung eines Kindes. Und, ähm, ja, die die die Worte der Wertschätzung, die das Kind dann an den Tag legt.
Mhm, also du glaubst eher, dass es weniger die Erklärung ist, ne, weil Kinder ja gerade, äh, im jungen Alter vielleicht die Worte noch gar nicht richtig verstehen, die du denen sagst, sondern dass sie das eher durch Beobachtung lernen, oder?
Äh, ja, absolut. Also, ich denke allgemein, dass, äh, sage ich mal, Kinder total unterschätzt werden, ja, und, äh, man irgendwie immer denkt: „Ach ja, die verstehen das sowieso nicht. Die sind noch viel zu klein." Und ja, selbst wenn sie vielleicht gewisse Dinge noch nicht in Worte fassen können, so wie wir das als Erwachsene können, oder, ähm, ja, vielleicht direkt nach gewissen Dingen handeln können, würde ich schon sagen, dass Kinder sehr, sehr viel mitbekommen und sehr viel verstehen, weil man sieht ja auch viel, wie Kinder ab 'n ab 'nem gewissen Alter nachahmen, ne, und ähm, ich glaube, wenn es vor allen Dingen eben dann auch zu Wertschätzung geht weil Wertschätzung ist das, sage ich mal kann man natürlich in Worte fassen. Es ist das Verbale. Aber, äh, Wertschätzung ist ja auch nonverbal. Und, ähm, ich glaube, wenn die das regelmäßig sehen und, ähm, da so 'ne Konsistenz dahinter ist, glaube ich, äh, verstehen die das sogar fast noch besser, als wenn man versucht, denen die Worte zu erklären, ohne die vorgelebt zu haben oder die erlebt zu haben.
Mhm. Mhm, hast du da 'n konkretes Beispiel, ne? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Wie zeigst du dem Kind konkret, ohne dass du es erklärst, äh wie zeigst du dem Kind Wertschätzung?
Ah, sagen wir zum Beispiel mal, äh, keine Ahnung. Der Papa kommt zu Hause er kommt nach Hause von der Arbeit und, äh, sage jetzt mal, die Mama hat jetzt so ganz traditionell gesehen. Die Mama hat irgendwie was Schönes gekocht. Und was weiß ich. Ähm, beide, sage ich mal, wertschätzen sich und der Papa hat der Mama einen Strauß Blumen nach Hause gebracht. Ja? So das heißt, was sieht das Kind? Sagen wir jetzt mal als Beispiel: Das Kind ist vielleicht, äh, drei Jahre alt, vier Jahre alt, kann schon so 'n bisschen reden, aber ne, ist gerade dabei, das noch richtig alles, ähm, ja aufzusaugen und zu lernen und ne, zu beobachten und man sieht einfach dann, was das Kind dann sieht, ist: „Okay, äh, Papa kommt nach Hause und Mama hat was gekocht. Das heißt, Mama schätzt Papa Wert, weil er braucht jetzt, ne, nix kochen." Und für die Wertschätzung, die der Vater der Mutter gegenüber hat, hat er ihr Blumen beigebracht. Und wie verhalten sich dann die Eltern? Der Papa ist total happy und sagt zum Beispiel: ,,Ach ja, Schatz, es ist so schön, dass du da für mich gekocht hast. Ich freue mich immer, äh, wenn ich nach Hause komme. Und es riecht schon im Flur so gut nach Essen und das gibt mir so 'n heimisches Gefühl und ich finde das einfach so toll. Du bist so 'ne tolle Frau! Vielen, vielen Dank, ne? Ich schätze das, dass du das für mich machst. Und aufgrund dessen, dass ich das so sehr schätze, dass du das für mich machst, habe ich dir einen Strauß Blumen dabei gebracht. Du hättest, was weiß ich 'n ganzen Garten verdient oder was auch immer ne? Aber ich habe dir, ähm, einen Strauß Blumen beigebracht." Und dann freut sich die Mama und sagt: ,,Ach, toll, mein lieber Ehemann. Ich freue mich so, so sehr, ähm, dass du das wertschätzt, was ich für dich mache. Ähm, ich mache das auch gerne. Ich mache das gerne für dich. Ich mache das gerne für unsere Familie. Vielen, vielen Dank für die tollen Blumen und die tolle Aufmerksamkeit." Das heißt, was das Kind sieht, sage ich mal, selbst wenn es jetzt die ganzen Worte, die genannt wurden, nicht 100 % versteht, aber was das Kind sieht, ist, dass von beiden Seiten eine Dankbarkeit und in dem Sinne eine Wertschätzung da ist für das, was der andere macht. Ja, also für für, sage ich mal, auf der einen Seite, dass dem Vater es etwas einfacher gemacht wird, dass er einfach nach Hause kommen kann und sich entspannen kann, ne? Und auf der anderen Seite, dass die Frau sieht, ähm, es wird wertgeschätzt, was ich hier mache, so. Und, ne, ich glaube, das ist was, wenn man wenn man das 'nem Kind quasi so zeigen kann, in dem Sinne, ja, ohne dass man es nur sagt, dann sage ich mal, dass jetzt die Mutter sich vielleicht hinsetzt und dann sagt: „Ja also weißt du, wenn der Papa mir Blumen mitbringen würde, würde ich mich so freuen." Das ist 'ne Theorie. Aber wenn das Kind das nie sieht, ähm, wird dass das höchstwahrscheinlich nicht wirklich verstehen.
Mhm. Mhm, ja, da entsteht ja dann auch in dem Kind so 'ne Art Zielkonflikt, <chuckles> oder wenn man es so nennen kann. Aber auf jeden Fall ein Konflikt, ne, wenn du sagst: „Okay, ähm" oder so 'ne Art Doppelmoral, ne? Auch wenn es für das Kind vielleicht nicht, äh erkennt als Doppelmoral, weil es noch zu klein ist. Aber da verstehe ich voll, wenn du sagst, ne, du willst dem Kind was beibringen. Das ist ja sowas, wenn man dem Kind sagt, äh: „Rauche nicht." und selber raucht man ständig vor dem Kind und das Kind, äh, sieht quasi nur, wie man wie man wie man selber raucht, aber dem Kind das verbietet. Das erzeugt ja in dem Kind auch so 'n ja 'ne Art Konflikt, ne? „Warum warum ist das jetzt verboten? Mama macht es ja trotzdem. Also kann es ja eigentlich, äh, gar nicht so schlimm sein, oder es ist gehört ja doch irgendwie dazu“, ne? Und genauso, ähm, ist es ja dann auch bei der bei der Wertschätzung auch gerade bei den Beispielen, was du gerade genannt hast, ne? Wenn man dem Kind dann, äh, Wertschätzung beibringen will und sagt: „Okay, in den fa in solchen Situationen verhält man sich so und so" und lebt es nie vor, dann denkt sich das Kind ja auch irgendwie: „Ja, okay, hä, warum soll ich das jetzt tun und keiner anderer macht das?" Ähm, also das finde ich schon sehr gut, dass du das so erkannt hast und das dann auch vorleben möchtest. Habt ihr dann auch so Rituale oder hast du Rituale wie zum Beispiel, ähm das muss man den Kindern ganz oft beibringen, wenn jetzt zum Beispiel man ist beim Metzger oder so. Also ich kenne das noch von von meiner da damaligen Kindheitszeit, wenn man beim Metzger war, hat man immer so 'n so 'n bisschen Wurst ge bekommen als Kind. Einfach so, äh, bei uns war das, äh ich glaube, Gelbwurst hieß die. Ähm, und als Kind freut man sich dann und hat so diesen Impuls: „Ah, nice, ich habe 'ne Wurst ne, und jetzt gehe ich weg." Ähm, und da musste mich dann auch oder be heu beobachte ich heute noch oft, muss dann das Elternteil dann immer sagen, äh: <inhales> „Georg, was sagt man da?" Und dann kommt es dann so ganz peinlich berührt, so: „Danke" raus. Äh, habt ihr da auch Erfahrung gemacht, oder m machst du das auch? Hast du da irgendwie auch 'n Ritual quasi, wie du 'nem Kind das beibringst?
Mhm. Korrekt. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, klar. Also, das ist auch 'n natürlich 'n super Beispiel, ähm, auch das, ähm, ist natürlich 'n 'n Stück weit Vorleben und teilweise da auch wirklich hinterher sein. Ja, das ist ja nicht so jetzt, äh, zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, dass das Kind das aus Böswilligkeit macht und sagt: „Ne, ich möchte einfach nicht danke sagen,“ sondern die vergessen das einfach, ne? Dafür sind's Kinder, das ist völlig in Ordnung. Das <chuckles> ne, deswegen sage ich mal, sind wir ja dafür da als Eltern, die Kinder zu erziehen. Und, ähm, sage ich mal, denen da als gutes Beispiel voranzugehen. Und, äh, was ich denke, was da ganz wichtig ist, wieder, ist einmal natürlich das Vorleben und auch mit dem Kind einfach drüber sprechen, ja? Also, warum sage ich „danke“? Ja, sage ich „danke“ einfach nur so als Floskel, so nach dem Motto, weil's sich irgendwie gesellschaftlich so gehört. Oder warum mache ich das einfach? Ja und, ähm, also, was was so ich dir aus meiner Kindheit erzählen kann, so hat s das meine Mutter mit mir immer gemacht. Die hat auch immer gesagt,: „Sei immer nett zu den Leuten,“ ne? „Wenn jemand auch, äh, höflich und nett zu dir ist, sei auch immer nett zurück,“ ja, „Sei nicht irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, ähm, ja, unterkühlt oder eingeschnappt“ oder wie auch immer ne? Also: „Sei auf jeden Fall hab Respekt vor anderen,” ganz wichtig, und einfach auch so, ähm, d die Gründe, warum, ja? Also, man kann ja zum Beispiel auch einfach wenn man total nett einfach auch nur lächelt manchmal oder jemand mal wirklich sagt: „Oh, danke. Das ist toll. Das ist so lieb. “Kann man wirklich jemanden vielleicht, der auch 'n schlechten Tag hatte, ähm, einfach mal 'nen schöneren Tag machen, einfach weil man höflich ist und weil man nett ist. Und gerade mit dem Danke-Sagen, was du gerade, ähm, als Beispiel hattest, man muss den Kindern halt auch erklären, warum man „danke“ sagt ne? Nicht nur wie gesagt, als Floskel, sondern dass es erstens mal, äh, eine Form der Höflichkeit ist, eine Form der Wertschätzung und auch, ähm, eine Form des Respekts, ja, dass einfach, wenn jemand, sage ich mal, dir gegenüber, dir entweder irgendwas, äh, gratis gegeben hat oder dir gegenüber irgendwie 'n Service vollbracht hat, dass man, äh, einfach „danke“ sagt, weil man sich in dem Fall dafür bedankt, dass diese Person sich die Zeit rausgenommen hat, ähm, die Arbeit gemacht hat, ne, sich sogar vielleicht schmutzig gemacht hat für irgendwas für dich, äh, um dir damit, ähm, en entweder 'n Gefallen zu tun oder dir 'n Service zu leisten.
Mhm. Mhm. Ja, das hast du schon sehr gut erklärt. Jetzt würde mich eine Sache brennend interessieren, ne? Spulen wir mal 'n bisschen vor in die Pubertät, ne, mit so, ja, 14, 15, 16, oder sowas, ähm, wo man ja sagt, man hat Kinder haben so 'ne rebellische Phase, dann oft auch. Man m-m m macht so seine eigenen Erfahrungen. Man hinterfragt, was die Eltern einem so beigebracht haben oder erzählen. Man möchte irgendwie vor den Freunden cool sein und sich ja nicht blamieren, weil das halt v keine Ahnung, vielleicht in der Schule noch super wichtig ist, äh, dass man da n nicht gehänselt wird oder sowas. Ähm, wie gehst jetzt um, wenn wenn dein Kind, ähm oder wenn du es mitkriegst, dass das Kind vielleicht so Höflichkeitsfloskeln, dem den du das Kind eigentlich beigebracht hast, äh, dann nicht mehr so auslebt oder ig ignoriert, ähm, grad so in der Pubertät als Jugendliche, wenn wenn man so patzig wird dann und das ist eh alles schlecht, oder weißt ich glaube, du weißt, was ich meine. Äh, wie reagierst du da? Gibt's dann 'n ernstes Gespräch mit dem Kind oder lässt du das dann seine eigenen Erfahrungen machen? Wie würdest du denn damit umgehen?
Äh, definitiv ins Gespräch gehen. Also, ich finde halt, ähm, die Gespräche, die man in die Kinder investiert, wenn sie noch Kinder sind, braucht man nicht in die Leute investieren, wenn sie erwachsen sind. Ähm, und dementsprechend finde ich es essenziell wichtig, da ins Gespräch zu gehen und nicht mal in 'nem in 'nem vorwurfsvollen Ton. Jetzt nicht irgendwie sagen so: „Hey, äh, was hast du da gemacht? Ich bin total enttäuscht von dir. Was soll das?“ Ne, überhaupt nicht, sondern einfach auch vielleicht so 'n bisschen hinterfragen: „Warum?“ Ne? Also: „Was hat dich, äh was hat dich dazu bewegt?“ Einfach, dass man, äh, auch die Jugendlichen selber dazu anregt, über ihre Sachen nachzudenken. Klar werden die vielleicht hier und da erst mal 'n bisschen bockig und sagen: „Habe ich kein Bock darüber nachzudenken. Es ist halt, wie es ist.“ Ja, okay. Trotz alledem da nicht locker lassen. Ja also, das das würde ich halt empfehlen. Wirklich da, ähm, dran bleiben und sagen: „Okay, wie würdest du denn zum Beispiel reagieren?“ Du hast, sagen wir jetzt mal als Beispiel jetzt irgendwie ein Jugendlicher hat vielleicht, weiß ich nicht, äh, 'ner Omi im Bus keinen Platz frei gemacht oder hat irgendwie, äh, ne, irgendwie doof reagiert. Ähm, ich glaube, was da ganz gut auch manchmal sein kann, ist: „Wie würdest du denn reagieren, wenn das jemand mit mir macht? Du hast mich doch lieb, oder nicht?“ Als Mama jetzt, ne? Wenn ich mich jetzt als als Mutter zum Beispiel mit meinem Kind hinsetze und mein Kind hat sowas gemacht. Ähm, dass ich dann in die Konversation gehe und sage: „Wie würdest du dich denn fühlen, wenn jemand das mit mir machen würde? Fändest du das dann auch noch cool?“ Das ist eine Geschichte. Also, dass man einfach auch so 'n bisschen versucht, denen das zu veranschaulichen, wie das auf die eigene Familie wirken könnte. Und, ähm, die andere Sache ist einfach auch an den eigenen Charakter zu o zu appellieren. Ja? Und, ähm, da auch wirklich reinzugehen und zu sagen, ähm: „Ist das vom Charakter her, wer du sein möchtest?", ne? Weil es am Ende des Tages ist es ja meine Aufgabe, als Elternteil meinem Kind 'n starken Charakter mitzugeben. Das heißt in dem Fall starker Charakter bedeutet, dass mein Kind, egal in welchen Umständen es ist ja, ob da Leute total fies sind drumherum, ob Leute, was weiß ich da irgendwie im kompletten Drogenkonsum versinken oder was auch immer, dass mein Kind zwischen all den Leuten trotzdem stabil dastehen kann und sagen kann: „Interessiert mich nicht. Ich bin stark genug, wenn ihr das alle machen wollt, viel Spaß. Aber mein Ding ist das nicht.“ Also, das ist mein Ziel als Elternteil. Und deswegen habe ich da Hoffnung, dass, wenn es, äh, für mich irgendwann so wäre, dass dass mein Kind dann dastehen kann und sagen kann:„Ja, wenn ihr alle gemein sein wollt, ist gut. Ich sage trotzdem Bitte und Danke. Das ist eure Erziehung, über die ihr nachdenken müsst. Ich mache das.“
Mhm, Ja. Mhm, ja, da hast du auch was Gutes angesprochen. Ich glaube, es hilft auch ungemein, wenn das Kind, ähm, einen selbst, also jetzt aus der Sicht des Elternteils gesprochen, als als Freund sieht vielleicht und nicht als tadelnder, ähm 'n tadelndes, bevormundendes, äh, Etwas so quasi, das wo eigentlich d dir ständig den Tag ver versauen will und dir ständig was vorschreibt. Sondern dass man eher so auf Augenhöhe, ne? Das hast ja auch gesagt, äh, nicht nicht von oben herab, äh, sondern schon mit dem Kind reden und dem das irgendwie erklären, was passiert, äh: „Was würde wie würdest du reagieren, wenn wenn ich das quasi wäre, mit dem das passiert?“ Ähm, da einfach auf Augenhöhe mit dem Kind zu agieren oder mit dem Jugendlichen. Also, ich glaube, das ist auch wirklich das Beste, was du machen kannst, was du schon beschrieben hast. Ähm, weil anders kommst du dann, denke ich nicht mehr an die Jugendlichen und Kinder ran, wenn die halt schon so 'n eigenen Charakter entwickelt haben und, äh, jeder von uns weiß ja, glaube ich, wie's wie man so selber war, ne? Man weiß dann irgend oder man denkt irgendwann: „Okay, man weiß jetzt, wie die Welt läuft“, obwohl man eigentlich gar nix weiß, aber man selber weiß nicht, dass man gar nix weiß. <laughs> So, ähm, und dann kommt's ja oft zu so kritischen Situationen.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, absolut. Also, wie gesagt, ich bin absoluter Fan davon, klar, Kinder brauchen Grenzen und Kinder müssen wissen, wie weit sie gehen können. Es ist jetzt auch nicht so, sage ich mal, dass man, ähm, Kindern alles durchgehen lassen soll und dass die machen können, was sie was sie möchten. Nichtsdestotrotz, äh, sind das, sage ich jetzt mal, genauso Lebewesen wie du und ich. Und, äh, die haben genauso Gefühle. Und die haben, äh, genauso schwere Zeiten und und ne, alles Mögliche. Und dementsprechend, ich finde das immer auch ganz schlimm, das, was du gerade sagtest, Kinder so, ähm ja vor allen Dingen Kindern so viele Vorwürfe zu machen, weil ich mir denke, die können es nicht wissen. Wenn du als Elternteil nicht als bestes Beispiel vorangehst, wie sollen sie es denn anders lernen? Ja das heißt auch ich als Elternteil muss an mir arbeiten und muss darauf achten: Wie drücke ich mich vor meinem Kind aus? Äh, benutze ich irgendwelche faule Sprache? Ähm, weiß ich nicht. Werde ich ausfallend, werde ich laut, ne, diese ganzen Sachen. Auch da muss ich auf mich als Elternteil gucken, dass ich meinem Kind, ähm, das beste Vorbild bin. Und wenn ich jetzt zu dem Thema, worüber wir natürlich gerade gesprochen haben wenn ich den Menschen in meiner Umgebung keine Wertschätzung gebe, ja, ich gehe irgendwo vielleicht essen, bin irgendwie respektlos zu 'nem Kellner oder zu 'ner Kellnerin und bin so zu Hause genauso, dann kann ich nicht erwarten, dass meine Kindern anderen Menschen, wenn sie erwachsener sind, in irgend 'ner Art und Weise Wertschätzung zeigen.
Ja 100 %, ne? Grad wenn man dann frisch Elternteil geworden ist, ist man ja nicht mehr nu nur für sich verantwortlich, sondern auch für das Kind. Und das schließt ja sowas mit ein, dass man's, äh, so gut erzieht, dass es für die Gesellschaft keine Belastung ist oder, ähm, 'n Ärgernis, sage ich mal. Und, dass man da mit gutem Beispiel vorangehen muss. Das sollte sich ja eigentlich von selbst erklären, ne? Ähm, ist auch wieder so 'ne Wissenschaft für sich die Erziehung. Aber ich danke dir, äh, bis hierhin erst mal für das nette Gespräch und ich habe sehr viel mitnehmen können. Ich habe selber noch keine Kinder. Ähm, aber ich werde mir auch definitiv einiges merken aus dem Gespräch und mitnehmen auch <chuckles> für meine Kindererziehung später. Also dafür vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit, fürs Zuhören und ebenfalls fürs tolle Gespräch. 'N schönen Tag dir.
Ebenso, immer wieder gerne.